मैं दरअसल जो है, मतलब अभी कुछ समय से जो है वो घर पर हूँ और मतलब मेरा जो है काम-वाम जो है वो छूट गया है, मतलब कंपनी ने मुझे कहा कि अब देखिए, हम हमें उतना जो है हमारे पास कार्य नहीं है, कि हम इतने लोगों को जो है रख सकें और मजबूरन हमें कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा ऐसे बोल के उन्होंने मुझे हटा दिया। और मैं नई नौकरी की अभी तलाश में हूँ और इस बीच मैं घर पर हूँ और ना मुझे जो है, मन जो है, वो मेरा इतना ज़्यादा मन मेरा बहल नहीं पाता और मुझे सही गतिविधि नहीं मिल रही है कि मैं क्या करूँ? कैसे अपना जो मन को रखूँ? मैं थोड़ी देर उ कभी बैठता हूँ, कभी उठता हूँ, ऐसे मतलब एकदम परेशान सा हो गया हूँ, ना ठीक से बैठ पा रहा हूँ, ना उठ पा रहा हूँ। मतलब 5-5 मिनट के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, तो 5-5 मिनट के लिए चीज़ होती हैं, फिर उसके बाद वही, कि यार कैसे, क्या? मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा मैं बिल्कुल एकदम खो सा गया हूँ और इस बीच अगर आप कुछ मेरे को सलाह दे पाएँ या कुछ मेरी मदद कर पाएँ, कि किस तरीके से जो है मैं इस चीज़ से निकलूँ, तो मुझे काफ़ी जो है, वो अच्छा लगेगा या मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद हो जाएगी।
ओह! बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी जो भी ये परेशानी आपने साझा की है, उस पे आपको अच्छी सलाह दे पाऊँ और मदद कर पाऊँ, पर कुछ सवाल है अगर उसका जवाब आप अ, शायद गहराई से देंगे, तो मैं अच्छे से सुझाव दे पाऊँगी आपको। जैसे आपने बताया आपकी नौकरी वग़ैरह छूट गई है, आपको निकाला गया है, तो आप घर पे हैं पर घर पे आपका मन अ, बहल नहीं रहा है, आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना उबाऊपन या कंटाला आना, वो चीज़ें शायद आप सामना कर रहे हैं, तो आपका मूड कैसा रहता है, मतलब आपको ज़्यादा उबाऊपन महसूस हो रहा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तनाव लग रहा है या इसके अलावा और कुछ परेशानियाँ हैं आपको?
हुँ, हुँ। जी। जी, अभी कुछ समय से तो देखिए मेरे को तनाव काफ़ी ज़्यादा है और उबाऊपन की अगर मैं बात करूँ तो वो दोपहर के समय में काफ़ी ज़्यादा होता क्योंकि उस समय जो है, घर में जो है माता मेरी माता सो रही होती हैं और कोई घर में होता भी नहीं है, छोटा भाई भी है जो वो कहीं बाहर चला जाता है और दिन में मैं मतलब थोड़ा बालकनी में जाके देखता हूँ कि क्या करूँ और यही सोचता रहता हूँ और उबाऊपन इतना हो जाता है कि समझ नहीं आता कि यार ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? और फिर स देखते ही देखते पता नहीं कैसे चीज़ें जो हैं, वो तनाव की तरफ़ तो इतनी जल्दी मुड़ जाती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे परेशानी भी हो रही है।
अच्छा। बिल्कुल। हुँ, समझ पा रही हूँ आपकी अ, चिंता को। पर देखिए आप अ, घर पे जो समय आप बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत बालकनी में निकाल लेते हैं कुछ और तो आप घर पे रह के क्या करते हैं? अभी वर्तमान स्थिति आपकी कैसी है, मतलब घर पे जो भी समय मिलता है, उस समय में आप क्या करते हैं?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, देखिए वर्तमान समय में तो मैं क्या कर रहा हूँ पूरा दिन जो है मेरा, जो है नई नौकरी ढूँढने में, वहाँ पे अपना जो है रिज़्युम जो है वो भेजने में, इन सब में ही मेरा जो है आधे से ज़्यादा दिन जो इसी में निकल जाता है। मैं सुबह उठता हूँ और अ, तकरीबन 10 बजे जो है मैं अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाता हूँ। और 10 से ही मैं नियंत्रण ही वहाँ पे कंपनियाँ ढूँढता रहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जो है वो भर्ती चल रही हो मैं चला जाऊँ, मेरी नौकरी लग जाए। और तकरीबन 1-2 बजे जब मैं उठता हूँ कि थोड़ा जो है, साँस ले ली जाए, कुछ खा, पी लिया जाए, तब तब वही जो मैंने आपको बात बताई कि दिन के समय में उबाऊपन होता है, फिर जैसे ही मैं उठता हूँ फिर तनाव वापस से मेरे को जो है वो बढ़ने लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ समय पहले तो मैंने तनाव जो है इतना ले लिया था कि जो है मन बिल्कुल ही एकदम पूरा जो है, स्थिर-सा हो गया था। मतलब वो एकदम तनाव पे ऐसा स्थिर हो गया था कि मुझे है मेरे परामर्श ने कहा जो मुझे देखते हैं जो मेरे डॉक्टर उन्होंने कहा कि, "आपको देखिए थोड़ा आराम की ज़रूरत है और निश्चिंत ही आपका जो है मन बहलाइए, मन बहलाने की कोशिश करिए, कुछ सही चीज़ें देखिए, सही चीज़ें सोचिए" ऐसा कुछ उन्होंने मेरे को कहा। परंतु जो है वो खास जो है मेरे काम नहीं आ पाया क्योंकि वापस से वही दिक्कतें मेरे को होना शुरू हो गई और, आप अभी भी यही मेरे को जो है वो समस्या हो रही है। तो ये जो है वो उस धारणा है मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल ही अगर इसका निवारण हो जाए तो मेरे को आप अ, काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा और मैं एक मतलब अ, खु हँसी-खुशी जो है वो रहना शायद शुरू कर पाऊँ।
हुँ। अच्छा। बिल्कुल। ज़रूर, ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी यहाँ पे। पर जैसे आपने बताया ये सारे तनाव से आप अ अ, जूझ रहे हैं और कहीं न कहीं आपने किसी का मार्गदर्शन भी लिया है। पर आपका मन फिर भी नहीं बहल रहा है, है ना? तो आप मन बहलाना चाहते हैं वो अकेले ही आप पसंद करेंगे मन बहलाना या या किसी के साथ मतलब जैसे परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई न कोई किसी के साथ की ज़रूरत है आप उस पे अगर कुछ आप बताना चाहें?
हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी अ, कोई भी जैसे दोस्त, परिवार दोस्तों की तो मैं क्या बात करूँ दोस्तों से इतनी बातचीत क्योंकि हो नहीं पा रही, क्योंकि वो सब अपने अपने काम पर जाते हैं और मैं सोचता हूँ, मेरे अंदर से ये भावना आती है कि, यार वो लोग तो नौकरी कर रहे है खामखा उन्हें फ़ोन करके उनका समय क्यों व्यर्थ करना या उनके जो है, बीच में टाँग क्यों अड़ाना तो ये सब सोच के मैं उन्हें फ़ोन नहीं करता। और यदि मैं परिवार की बात करूँ तो पिताजी रात के समय में घर लौटते हैं और माताजी जो है, वो सारा दिन जो है वो घर के कामों में व्य मतलब व्यस्त रहती है तो मैं सोचता हूँ कि उनसे भी क्या बात करूँ। परंतु वो खुद से भी कोशिश करती हैं, खुद ब कभी-कभी कि इसका बच्चे का जो है वो मन बहल जाए और ये अच्छी चीज़ें सोचे, उचित चीज़ें सोचे, तो ऐसा रहता है। परंतु काफ़ी ज़्यादा जो है, उस समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैं उनको भी परेशान नहीं करना चाहता। यदि मैं उनसे भी बात करने के लिए अगर उन्हें बोलूँगा कि बैठे रहिए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत होगी क्योंकि उनके भी कहीं न कहीं काम रुकेंगे और मैं ये सब जो है वो नहीं चाहता हूँ।
अच्छा। हुँ। हुँ, समझ पा रही हूँ परेशानी आपको। पर देखिए, आपके पास कोई ऐसे संसाधन की कमी है, मतलब जैसे किताबें, संगीत, इंटरनेट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं उपलब्ध है और अगर आपने कोई कोशिश ही की है मन बहलाने की, तो वो क्या विकल्प हैं? मतलब आपने कुछ न कुछ तो अ, ट्राई किया होगा ना इससे निकलने के लिए।
हुँ। जी अ, यदि मैं बात करूँ, इससे निकलने के लिए मैंने कुछ चीज़ें अपनाई थी। जैसे मैंने बीच में जो है वो पिक्चरें देखना शुरू किया था कि मैं पिक्चरें देख लूँ, तो उससे थोड़ा मेरा मन बहल जाए। परंतु उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ सीन ऐसे आ जाते थे जिसमें कि उसकी भी नौकरी चली गई, या वो-वो चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती थीं जिससे मेरे को अपना दौर जो है वो याद आ जाता था, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे ऐसा लगता था कि यार, ये तो वही सब चीज़ें हो रही हैं जो मैंने देखी थी। तो फिर मैंने इस चीज़ को बदला। मैंने जो है किताबें पढ़ना कुछ शुरू करी कि अ, कुछ किताब पढ़ूँ जिससे कि मुझे क्या लगे मैंने एक, एक बहुत ही अच्छी किताब है अ, उस किताब का नाम है पैसे की गेंद। तो वो मैंने जो है शुरू करी पढ़ना, परंतु वो भी मैंने छोड़ दी बीच में क्योंकि मैं कहीं न कहीं मैं मतलब इतना ज़्यादा जो वो हो गया था कि मेरे को अभी भी समझ ही नहीं आता कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या हो रहा है, कैसे मन बहलाऊँ, जिससे कि वो वाली जो दवाई खाने वाली स्थिति थी, वो दोबारा ना आए। तो ये जो है, ये कुछ ऐसे रहता है और दिक्कत तो है ही।
अच्छा। अच्छा। हुँ। समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को, और यहाँ पे मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ गई हूँ। अ, देखिए, कुछ उपाय है, आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने जिस तरीक़े से बताया, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आधा-आधा दिन नौकरी ढूँढने में लगा रहे हैं, है ना। तो देखिए, कहीं न कहीं से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। सबसे पहले सकारात्मक रहिए आप, है ना, क्योंकि आप नकारात्मक होंगे तो नकारात्मक परिणाम आपको हर जगह दिखने शुरू हो जाएँगे। तो सकारात्मक भावनाएँ अपने दिल में लेके चलिए और दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। जब भी कभी आपको नकारात्मक भाव घेर लें, तो आप कोशिश कीजिए किसी से साझा करने की। जैसे आपने बताया आपकी माताजी घर पे हमेशा आपको मिलेंगी, तो उससे आपकी मन की बातें साझा कीजिए। देखिए माँ होती है ना, वो कभी भी अ, बच्चे की परेशानी है ना, उसको परेशानी नहीं समझती, वो उनको अच्छा लगेगा आप जब उनको परेशानियाँ बताएँगे। तो देखिए, कभी-कभी क्या होता है, वो आपके मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको उपाय भी बताएँगी कि, "हाँ बेटा, ये है, वो है।" कुछ ऊट पटांग सी बातें कीजिए उनसे, या दोस्तों से देखिए, रोज़ाना किसी एक दोस्त से नहीं तो बहुत ज़्यादा दोस्त थे, तो एक दिन किसी एक को फ़ोन लगा लिया, दूसरे दिन किसी दूसरे को। तो रू अ, मतलब हफ़्ते में एक-एक दोस्त से अलग-अलग बार बात कर लीजिए, हो सकता है उससे भी आपका मन बहल जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको पसंद हों, मतलब जो आपके शौक होते हैं ना, उसपे भी आप ध्यान दे सकते हैं। जब भी आपको कभी लगे कि कोई चीज़ें आप पे हावी हो रही हैं, मतलब कोई चीज़ें फिर से याद आ गईं आपको, जैसे आपने बताया कुछ ग़लत विचार भी कभी-कभी आते हैं। तो तब आप अपने शौक पे ध्यान दीजिए, जैसे संगीत सुनना आपने बताया, इसके अलावा आपको अगर क्रिकेट पसंद है, वो खेल सकते हैं, कहीं बाहर जाके मूवी अ, कुछ दोस्तों के साथ कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देख लीजिए, है ना। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी चीज़ में रुचि है, तो उसपे भी आप ध्यान दे के उसमें ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आप कोशिश तो कर ही रहे ऑफ़िस में कुछ नई नौकरियाँ ढूँढने की। हाँ, आजकल देखिए फ्रीलांसिंग का काम बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो कहीं पे किसी के साथ बात कीजिए, नौकरी वग़ैरह के बारे में पूछिए, है ना। ऑनलाइन तो मिलेगा, पर आपका ग्रुप सर्कल है, रिश्तेदार है, चाहे देखिए पैसे कम मिले पर आपका मन बहल जाएगा, है ना। आमदनी भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत आपका वक़्त भी निकल जाएगा। इसके चलते धीरे-धीरे आपको पता नहीं कुछ नई राह भी मिल सकती है। और देखिए कभी-कभी क्या होता है, अकेले जब हम रहते हैं ना, तो ज़्यादा अ, हमें अ, प्रॉब्लम होना शुरू होता है, तकलीफ़ें होता है, तो कोशिश कीजिए समूह में रहिए। अ अकेले कभी-कभी विकल्प नहीं मिलते हैं, कभी हम दोस्तों के साथ अगर नज़दीक में हफ़्ते में 1-2 बार दोस्तों के साथ बैठना-उठना रखिए, रिश्तेदारों को मिलना-जुलना रखिए। पापा आपके रात को आते हैं, मम्मी हैं, तो रात को जब सब साथ में जुड़ते हैं तो पूरे दिन की बातें करिए, जो भी परेशानी है, उनसे पूछिए, आप भी साझा कीजिए, जिससे देखिए उनका भी मन बहल जाएगा, आपका भी मन बहल जाएगा और हो सकता है उन लोगों के पास आपकी परेशानी का हल निकल जाए, है ना। कुछ ना कुछ पापा बाहर जा रहे हैं तो उनको कुछ पता होगा, तो वो आपको कुछ बता भी सकते हैं। तो देखिए, आप अपने दिल की बातें साझा करना सीख जाइए। कभी-कभी क्या हो जाता है, हम दिल की बातें दिल में दबी रखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा दुःख होता है, हमें ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और तनाव तो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ आपके घर में ही है, माता और पिता, है ना। उनसे सारी बातें साझा कीजिए, हो सके तो भगवान के सामने सिर झुका के जो भी मन में है, वो बोल दीजिए, है ना। वो वहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा और आपका मन भी बहल जाएगा और खुशी भी आपको मिलेगी। उम्मीद है, आपको ये सारे सुझाव ज़रूर काम आएँगे।
जी।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 हाँ। हुँ। जी, वाक़ई में जो भी आपने बातें मुझे बोलीं बताईं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी समस्या जो है वो निश्चिंत ही हल हो जाएगी। क्योंकि जो आपने मेरे को अभी एक अंतिम में बात बोली कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, दवाई जो है वो आपके माता-पिता ही हैं, और ये चीज़ मुझे आज समझ आई जो आपने इतनी अच्छी तरीक़े से मुझे समझाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। बिल्कुल, आपको ज़रूरत पड़े, मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। धन्यवाद।